À, bạn ơi, dạo này mình đang rơi vô một cái tình huống mà, gọi là, tiến thoái lưỡng nan luôn mà mình hổng biết phải giải quyết như thế nào nữa đây. Chả là á, đầu năm nay á nha, mình có đảm đương một cái vai trò mới trong cái công ty của mình. Thì cái việc này á, mình mặc dù mình biết ơn sếp mình rất là nhiều khi mà tạo điều kiện để mà mình có thể thăng tiến nè, rồi cái tiền lương của mình nó cũng nhận được nhiều hơn so với trước nữa nè. Nhưng mà thường thường á, cái trách nhiệm đi đôi quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, đúng hông nè? Thì cái trách nhiệm mình phải đảm đương, gọi là, có thể gọi là gấp đôi so với lại cái vị trí cũ mà trước đó mình làm luôn đó. Tại vì hiện giờ á nha, mình đang quản lý một cái nhóm nhỏ cũng không không quá lớn đâu, cũng tầm 5 tới 7 người thôi. Nhưng mà á, cái việc quản lý này mình lại là cái người trực tiếp mình thông qua giữa cái nhóm mình với lại những cái nhóm khác, những cái phòng ban khác nữa. Nên là mình giống như là một cái đầu cầu trực tiếp giữa giao tiếp giữa cái nhóm của mình với lại những cái người thành viên khác ở trong công ty của mình á. Nên là cái điều này ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tới cái đời sống cá nhân của mình, và đặc biệt là những cái thời gian mà mình dành cho những cái người thân yêu trong gia đình nè, hay là bạn gái, hay là những cái người đơn giản thôi là bạn bè bình thường á, hầu như nó giảm đi đáng kể luôn đó. Có những tháng á mà mình bận, gọi là, hết cả tháng luôn mà mình không có thể nào mà mình gọi điện cho gia đình hay là mình thăm gia đình của mình được cả. Thì cái điều này á, ít nhiều lâu lâu ba mẹ cũng có nhắn tin hay là hỏi han là "Ừ, con dạo này có khỏe hông hay là dạo này sao hông thấy gọi?". Thì mình cũng mỗi lần mình trả lời mình cũng cảm giác hơi ngại ngùng á, tại vì ví dụ nha, tháng trước vừa rồi nhà mình có giỗ nè, nhưng mà mình quá bận vì công việc đi, nên là mình không có thể nào mà mình xin sếp của mình về sớm để mà mình dự giỗ ở nhà được hết. Nên là điều này giờ mình hông biết mình hông biết giờ phải giải quyết sao đây nữa?
Ừm. Ồ! Sao vậy bạn? Ừm. Ừm, hay quá nè. Chính xác, chính xác. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, rồi. Ờm, đầu tiên thì, ờ, ờ, chúc mừng bạn vì bạn có những cái sự, ờ, thăng thăng tiến trong công việc nè, đó là một cái điều rất là hay và đáng tự hào. Cho nên là, ờ, trước tiên là phải chúc mừng trước cái đã ha! Xong rồi tiếp theo á, ờ, mình cũng hiểu là cái, ư, cảnh này chắc nó nó cũng rất là khó khăn luôn ấy, cân bằng giữa công việc với lại gia đình rất là thực sự nó khó mà. Thì bạn cho mình hỏi xíu cho hiểu được cái bối cảnh đi, là bây giờ, ờ, 1 ngày á là bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian cho công việc của bạn?
<laughs> Đúng rồi. Bình thường thì mình cũng hay làm giờ hành chính thôi, từ 9:00 sáng cho tới 5:00 chiều nè. Nhưng mà bạn biết sao hông? Tại vì mình hiện giờ mình đang là cái người mà đầu cầu liên lạc giữa cái nhóm của mình với lại những người xung quanh và thậm chí là khách hàng luôn, nên là thường xuyên dạo này thường xuyên mình phải làm ngoài giờ. Tại vì á, khách hàng của mình lại không có cùng cái múi giờ của mình. Mà mỗi lần thời gian mà khách hàng mình liên lạc là nó rơi vào cái khoảng buổi chiều, cái lúc mà mình tan ca á, nên là đâm ra đôi khi mình cũng phải ở lại để để mà mình liên lạc, mình trao đổi với khách hàng của mình để mà mình làm việc thêm nè. Rồi á có những cái buổi họp mà đột xuất vào cái buổi chiều mà, ví dụ, tan ca ra cái được mới có 30 phút xong là sếp mình lại gọi để mà lên công ty để mà họp đột xuất. Tại vì có những cái việc mà khẩn cấp, có những cái việc, ừm, mà giống như là, ừm, trục trặc ở bên phía khách hàng á, mà mình phải, gọi là, giải quyết ngay tức thời, ngay triệt để luôn chứ không có thể để ngày hôm sau được.
Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu nha. Chà, thật ra nghe cũng khá là khó khăn đó. Tại vì, ờ, khách hàng mà đã yêu cầu thì phải làm thôi chứ đâu có thể nào mà mình chần chần chừ được, đúng hông bạn? Ờ, vậy thì không biết á, là, ờ, ngoài bạn ra thì có ai là cái người mà trực tiếp bị ảnh hưởng bởi, giống như là, cái giờ giấc sinh hoạt của bạn hông?
Đúng rồi. À, người mà mình hiểu bị ảnh hưởng nhiều nhất á nha, đó chính là bạn gái của mình. Tại vì tụi mình hiện tại đang sống chung ở một cái căn hộ nè. Thì bình thường á, nếu mà mình đi làm việc hành chính thì mình buổi chiều nè, ví dụ như là mình muốn ăn tối chung với bạn gái thì mình đơn giản mình đi chợ, mình tạt ngang qua siêu thị mình mua cái gì đó, rồi mình về nhà mình nấu ăn thôi, cái điều này rất là tiện lợi và cũng hông có gì là quá khó khăn. Nhưng mà hiện tại á nha, mình muốn ăn tối với bạn gái của mình chắc mình phải lên lịch trước cả tuần mất. Tại vì cứ làm việc ừm, mình cứ ở lại làm việc không ở lại làm việc thì cũng đôi khi mình bận mình đi ăn uống với lại đối tác hay là đối với s đi ăn uống với lại sếp của mình á. Nên là cái thời gian mà mình dành cho bạn gái, đặc biệt là những cái thời gian mà, gọi là, thời gian chất lượng á, mình dành bên bạn gái của mình nó cũng bị giảm đi đáng kể luôn đó, chắc hiện tại bây giờ chỉ có cuối tuần thôi. Còn ngoài ra á, ba mẹ với lại em trai của mình cũng bị ảnh hưởng luôn nè. Tại vì một phần mình đi làm cũng ở một cái nơi cũng khá là xa nhà đi. Mình chỉ có cái dịp hoặc là cuối tuần hoặc cái dịp lễ, dịp Tết hay là những cái dịp giỗ chạp gì đó á, thì mình mới có cơ hội để mà mình, gọi là, lái xe về nhà mình thăm gia đình nè. Còn lại á, hầu như là tụi mình toàn gọi điện video hô gọi là, mình, ơ, gọi trực tiếp không à, chứ không có thể nào mà mình, gọi là, về nhà liền được. Nên là phần nào cũng bị ảnh hưởng gi cái mối quan hệ giữa mình với lại ba mẹ của mình cũng bị ảnh hưởng kha khá đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Chà, khó nha! Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Chà! Vậy là có nghĩa là không những là cái, ơ, coi như là, cái giờ giấc sinh hoạt của bạn nó bị hơi đảo lộn, mà cả những cái chất lượng mối quan hệ của bạn với bạn gái và gia đình là nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định, đúng hông nè?
Ừm, ngoài ra còn bạn bè nữa nha. Khi mà những cái dịp mà tụ họp bạn bè hay là mình chơi vào cuối tuần á, toàn bây giờ hầu như là toàn là vắng mặt mình không à. Thậm chí 2-3 tháng mình mới có thể gặp bạn bè mình 1 lần đó.
Ừm. Ờ, đó. Ừm. Chà! Vậy là cũng khó nha. Ví dụ như bạn bè mà lâu hông gặp thì chắc là nó cũng coi như là người ta cũng cảm thấy là, kiểu, buồn vì mình hông xuất hiện chứ, đúng hông nè?
Đúng rồi.
Ờ. Rồi, vậy thì, ờ, hiện tại á, là cái như là cái khó khăn khi mà đặt ranh giới, ờ, khi mà cân bằng giữa công việc với gia đình này nè, và cuộc cuộc sống đời tư nói chung á, thì nó đang c làm cho bạn nó đang khiến cho bạn cảm thấy như thế nào?
Ừm, một phần á thì nó cũng giống như là nó tạo cho mình một cái cảm giác bị cô lập. Nó có một cái bức tường nào đó, nó có một cái ranh giới nào đó mà nó chia cách giữa mình với lại những cái mối quan hệ với bạn gái nè, với gia đình nè, rồi thậm chí với bạn bè nè. Giống như là mình đang sống một cái thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn riêng biệt mà bị tách biệt, không có được tiếp xúc với họ được thường xuyên á. Kiểu giống như mặc dù mang tiếng là mình ở chung với bạn gái của mình, nhưng mà 1 ngày á, có 2 cái dịp duy nhất mình thấy mặt thôi, đó chính là buổi sáng lúc mà mình rời khỏi nhà đi làm nè, với lại buổi tối lúc mà mình về thôi, chứ còn lại là hầu như tụi mình cũng không có mấy ma ừm, gọi là, không có quá nhiều dịp để mà dành bên nhau nè. Rồi ba mẹ mình cũng vậy, hầu như là chỉ có lâu lâu gọi điện mình hỏi thăm, hoặc là hiếm hoi lắm thì mình mới có thể về thăm được thôi nè. Rồi đồng thời á nha, cái việc mà mình không có thể duy trì được mối cái mối quan hệ mà tình cảm với lại những cái người trong gia đình của mình, với lại những người mà mình yêu thương á, nó cũng một phần nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình là, ừ, mình không biết hiện tại mình đang phấn đấu vì cái mục đích gì. Mình không biết hiện tại cái mục tiêu mình đi làm để làm gì nữa. Đơn giản chỉ là OK, vì tiền bạc thôi, thì nó cũng chi trả cho những cái chi phí sống, những cái thứ mà mình đang cần hàng ngày. Nhưng mà cái mục đích, ừm, gọi là, ừm, làm sao cho cái sức khỏe tinh thần của mình nè, làm sao cho cái động lực để mà mình có thể 10 năm nè, 20 năm nữa mình tiếp tục mình phấn đấu, thì hiện tại mình cũng đang thấy nó hơi bị bế tắc á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Trời! Thật ra nha, là cái vấn đề này coi vậy chứ nó cũng khá là nghiêm trọng, đúng hông? Tại vì nó còn ảnh hưởng tới cái hệ thống giá trị của bạn nữa. Thì, à, sau khi mà mình, à, nghe chia sẻ của bạn xong á, thì mình cũng có một vài cái đề xuất vậy nè, thì bạn, à, coi thử coi nó có phù hợp với bạn hông nha.
Ừm. Ừm, mình đang nghe đây.
Ờm, rồi, thì, ờ, đầu tiên á bạn, thì về mặt, ờ, gọi là, quan điểm á, thì mình thấy là thứ nhất là bạn đang làm một cái điều rất là tốt rồi, phải hông? Bạn là một cái người có cống hiến cho cho bản thân, cho công việc, cho xã hội, và bạn v và bạn còn là, kiểu, ờ, là người dẫn đoàn của một cái đội nhỏ nhỏ nữa, thì thật ra đó là một cái điều vô cùng đáng tự hào luôn. Nhưng mà đồng thời ha, thì, à, nó cũng mình đang thấy là cái cái chuyện mà phân chia cân bằng thời gian đối với bạn nó hơi khó khăn. Nhưng mà mình cũng cũng hiểu được thôi, tại vì sao mà hông hông vậy được, đúng hông? Tại vì giờ hông làm sao mà mình có thể, ờ, gọi là, kêu, ờ, mọi người trên công ty của mình "Thôi, mọi người tự làm đi ha", đúng hông? Nó sẽ là một cái câu khá là, à, một cái câu khá là khó nói. Tuy nhiên nha, thì bạn ơi, một cái vấn đề là vầy, bạn sẽ còn đi làm cho tới hết đời, bạn sẽ còn chừng nào bạn còn sống thì chừng đó bạn còn làm, đúng hông? Cho nên là bạn bạn ờ, cho nên bạn đừng lo, công việc nó hông có chạy đi đâu hết á. Thì á cái đề xuất đầu tiên của mình á nó là vầy nè, bạn hãy coi cái sự gọi l cái cái sức khỏe của bạn và cái sự phục hồi của bạn nó cũng là một phần của công việc đi. Tại vì nếu như mà bạn làm coi như là, ừm, kiểu, buông bỏ mọi thứ để bạn tập trung cho công việc như hiện tại nè, thì một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy quá là cô đơn, rồi bạn sẽ cảm thấy là mệt mỏi trong người và tự dưng nó có những cái cảm giác kiệt sức về mặt tâm lý á bạn, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái hiệu quả công việc của bạn đó. Cho nên là bạn hãy cố gắng là cân có nghĩa là hãy cố gắng coi cái sự nghỉ ngơi và cái thời gian riêng tư của mình cũng quan trọng như công việc, ưu tiên nó như là một ưu tiên hàng đầu, chứ hông phải là ưu tiên thứ hai đó bạn. Thì hổng biết bạn thấy làm sao về cái hướng này nè?
Ừm, đúng rồi. <laughs> Chính xác đó! Ừm. Ừm, nhờ bạn nói mà mình chợt nhận ra á, là từ trước tới giờ cái thứ tự ưu tiên về gọi là, những cái việc trong cuộc đời của mình á, nó chưa có được hợp lý lắm khi mà hiện tại cái thứ tự cao nhất á, nó vẫn là công việc nên là đôi khi mình cũng không có biết, gọi là, yêu thương, gọi là, yêu thương bản thân của mình á. Mình cũng chưa có thực sự mình quan tâm, mình để ý tới bản thân của mình nè, rồi những cái mối quan hệ xung quanh của mình nè. Mà mình cứ, gọi là, tôn công việc lên cái vị trí đầu tiên, cứ lúc nào cũng mình suy nghĩ ăn ngủ với công việc nên là á, điều này phần nào nó cũng làm cho mình, gọi là, cảm giác đôi khi mình bị quá sức nhưng mà mình không có nhận ra là, ừ, cái công việc hiện tại nó đang làm cho mình cảm giác bị, ừm, rất là mệt và không có còn năng lượng đúng rồi, nó bào mòn rất là nhiều luôn đó.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Bào mòn, đúng hông nè? Ừm, đó, thì, ờ, tiếp theo á, thì mình cũng, ờ, đề xuất một cái hướng này nè, có nghĩa là hồi nãy bạn đang lo là những cái mối quan hệ c của bạn nó đang bị ảnh hưởng bởi cái lịch trình làm việc dày đặc của bạn nè. Thì một cái điều nữa mà bạn có thể làm đó chính là một lúc nào đó bạn hãy cố gắng sắp xếp thời gian để gặp mọi người một hôm. Ờ, những cái người mà quan trọng đối với bạn đó, những người bạn thân, gia đình nè, rồi bạn gái thì dĩ nhiên rồi nè. Đó thì hãy cũng hãy ngồi xuống và nói cho mọi người hiểu là thực ra là cái sự xa cách của bạn nó hông phải là do bạn muốn, nó cũng hông phải là một cái gì đó mà mà cũng hông có vấn đề gì giữa bạn và họ hết, nhưng mà biết đâu là khi mà bạn lâu ngày hông gặp cái mọi người sẽ bắt đầu, kiểu, bị sượng sượng á, bạn biết kiểu đó hông? Cho nên là nếu như nha ờ, đó, nên là bạn hãy nói thẳng với mọi người cho mọi người hiểu bạn đi là "Ờ, mọi người ơi, thiệt ra là là là mình đang gặp quá nhiều vấn đề trong công việc và bây giờ mình cũng đang đặt những cái mục tiêu cao cho cái cuộc sống của mình nhưng mà mình, kiểu là, mình, ờ, rất là muốn gặp mọi người và liên kết ờ, kết hơ gọi là, giữ cái mối liên lạc với mọi người, tại vì mọi người rất là quan trọng với mình" chẳng hạn như vậy để cho mọi người biết là, à, bạn đang rất là cố gắng, chỉ là cái công việc của bạn nó đang quá tải thôi. Thì, ờ, từ từ mọi người cũng sẽ có thể là sẽ vẫn hông gặp được bạn thường xuyên đi, nhưng ít nhất nha mọi người cũng sẽ có cái sự động viên nè, có cái sự gọi là thấu hiểu hơn cho cái hoàn cảnh hiện tại của bạn và tới khi mà mọi thứ nó bắt đầu nó bớt việc rồi đó, nó lắng xuống một xíu rồi đó. Thì lúc đó mọi người khi mà gặp nhau lại nha, nó sẽ hông có cái sự, gọi là, cái sự kỳ cục, cái sự ái ngại đó nữa và mọi người sẽ, kiểu, gọi là, chào đón bạn như những ngày đầu, đó bạn thấy sao về những cái hướng này?
Đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác. Ờ. Ra là vậy. Trời, mình thấy cực kỳ hợp lý luôn đó. Tại vì á, bản thân mình từ trước tới giờ á, mình cũng khá là khép kín, mình cũng không có cho những cái người xung quanh biết là, ờ, cái tính chất công việc của mình thực sự dạo này rất là bận rộn, mà mình chỉ có đơn giản mình giấu trong lòng thôi chứ mình cũng không có thực sự tâm sự hay là chia sẻ với ai cả. Ồ! Ra là vậy, hôm nay nói chuyện với bạn làm mình hiểu ra được thêm nhiều điều luôn đó, để mình thử xem nha. Cảm ơn bạn vì những lời khuyên này.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, ô kê bạn nha! Cám ơn bạn nhiều. Bye bye.